А, расскажи, пожалуйста, как ты выжимаешь суть из длинных статей и книг?
М, знаешь, вообще, есть такой, вот, метод быстрочтение. Не знаю, так он называется, ну, как-то так.
Ну-ка, мгм.
А, вот, это как я сейчас узнала, что такой метод есть, но я, э, знаешь, наверно, как-то и да, я я узн я поня я прочитала и поняла, что я им пользовалась всю жизнь. Эм. Вот, эм, как бы я нь раньше, когда маленькая была, никогда не задумывалась об этом. Ну, знаешь, это, наверно, я, мгм, начала эт поль ну вот, как бы, читать, вот таким, быстрым способом, потому что, э, ну, в школе нам задавали много, было много литературы, и чем старше классы, тем больше, вот, приходилось там перелопачивать. Вот. Я хотела получать хорошие оценки, при этом я, э, была всегда достаточно ленивым человеком, и у меня всегда такая цель, знаешь, получить самый быстрый, хороший результат с наименьшим <chuckles> приложением усилий.
Хочешь сказать, что ты им пользовалась всегда, всю жизнь? <laughs> Ага, ну-ну. Да, было. Да. Результат, да, да-да-да, с менее трудоёмко, эм, попахать там, да, быть задействованным. Хорошо, а что это за метод? Это как? Расскажи, пожалуйста.
Ага. Ну, ты знаешь, я просто, наверное, инстинктивно, так вот, да, когда у меня толстая книжка и она не очень интересная, мне там нужно просто выудить факты, ну, я просто, наверно, как-то её перелистывала и, так вот, пробегала, м, глазами не весь текст, а вот, э, выдергивая предложение, начало и конец каждого параграфа. Э, вот.
Да. Ага. О, даже так! Каждого параграфа?
Да, но это если надо, вот, достаточно, м, ну, углублённо прочитать.
Терес Да, большой объём информации, да, обработать, мгм.
Да, но при этом достаточно, вот, изнач иногда я могу сначала, знаешь, я открываю книжку. Я смотрю на содержание. Э, если у меня вопрос, он чётко сформулирован, и мне надо не просто там знать, о чём книга, а у меня, вот, есть вопрос, который привязан к этой книге, да, то есть, э, нужно написать на эту тему, то я, сначала смотрю содержание. Э, если есть возможность определить, в каком месте есть ответ на мой вопрос, то выискиваю сразу там, иду к той главе
Так. Да. Мгм. Примерно, где-то в серединке, в начале или в конце, да, ты это имеешь в виду?
Ну да, то есть, может быть, там глава называется именно так вот, чтобы можно было понять, что вот тут мой вопрос.
Вот ты сотри, какая молодец, да, это удобненько.
Открываю главу и дальше, вот, да, по параграфам- начало парагра потому что, м, знаешь, текст, он так обычно устроен, когда ты пишешь, то, э, 1 предложение параграфа, оно обычно ра расписывает, о чём здесь будет речь и в конце, ну, такая вот, э, сумма, <chuckles> о чём тут было или какой-то вывод самый главный.
Мгм. Да, точно. Слушай, ты молодец, это вообще крутая схема, <chuckles> надо запомнить себе. Особенно если вот вот, да.
Да, ну Конечно, вот именно в подготовке к таким вот, конкретным вещам, когда надо написать быстро какой-то, м, там эссе, ответ, э, или просто, вот, пробежать глазами, чтобы, э, быть в теме, м, э, что как. То вот, э, или, ещё иногда тоже хороший способ- можно открыть в конце, там, есть тут обычно глава, где, там, какие-то выводы. Если она есть, ну это просто шикарно. Это её мо прочитать и всё.
Мгм. Это вообще шикарно, это, как будто, решебник, э, своего рода.
Мгм.
Ты такой почитал, подытожил, итог понял, а, если, ещё, глазами чуть пробежался, какие-то маленькие детальки схватил. Всё! Уже можно э, и вот тебе и ответ готов, как будто бы.
М-да. Да, я зн и знаешь, в школе меня, э, ну там часто, вот, иногда учителя не уста устраивали какие-то, вот, спонтанные опросы, да, то есть, допустим, учитель, уставший от того, что никто ничего не читает "Сейчас будет опрос, что там, вот, э, в такой-то главе, я вам я вам задала, никто не читал" и начинает по списку там всем двойки, двойки, двойки ставить. Я в этот момент сижу и, знаешь, так это, м, <chuckles> пролистываю учебник, э, просто вот пока. Ага ага
Ну-ка. Ага. Ага. Самый конец главы, да? Зачем начало, а потом, в конец главы.
Да, и потом я чувствую, что уже к моей к моей фамилии, там, учитель приближается, но к этому моменту, я могу за 5 минут, в принципе, если там глава или 2, то, "шть" прочитать и всё, что-то выдать, какой-то ответ, ну, который в принципе создает видимость, что <chuckles> я что-то читала и учила.
Мгм. Ух ты, это круто! Слушай, это удобная штука! А ты запомнила, какое-то, вот, э, 1 может или несколько книжек, а, может быть произведений, э, в которых ты так, э, быстренько успела ответить что-то?
Ой, слушай, я их, в основном, не помню, потому что, обычно, это не конечно, не литературные произведения, то есть не я не читаю таким образом, эм, художественную литературу.
А, это это всё, я поняла, это ты про учебники говорила. Ага. Да, да-да.
Это учебники, статьи, это какие-то вот, э, именно факты, м, или книги, вот, э, которые о чем-то. То есть это не художественная литература, потому что, конечно, художественную литературу так читать невозможно. Ты можешь там, может быть, понять, вспомнить, о чем эта книга, но, и конечно, художественная литература не пишется так вот, как э
Да да-да. Безусловно, этого недоста и она так не пишется сто процентов.
Да, то есть, там нету ввода и заключения- это н уже, там, совсем другое. И когда я читаю художественную литературу, я читаю её очень медленно, то есть так, как я бы её вслух читала, м, с тем же голосом или с таким же темпом, э, вот, и с чувством, с расстановкой, потому что там я хочу, э, прочувствовать, именно, стиль написания, да. Там, может быть, важна не столько суть, э, не столько, как бы, вот с факты или о чём это, а именно как написано, игра слов, э, вот всё вот это вот.
Мгм. Хорошо, а как ты думаешь, ам, этот метод, вот твой, быстрого такого, беглого чтения, он относится сейчас к современным, а, статьям, которые онлайн публикуются?
Эм. Да, конечно, он ко всему относится. Я вообще, очень, м, м, я читаю очень быстро, да, то есть не не неважно, что какой-то, если я ищу какую-то информацию, допустим, что-то, там, о краске для волос, да или просто, вот, мне, там, э, какое-нибудь, там, исследование про как какие-нибудь таблетки или что-то какой-то, э, способ похудеть. Что угодно, да, вот, что-то такое бытовое, что я сижу гуглю. Я, в принципе, читаю тоже очень быстро, я буквально, вот, моментально пролистываю, я глазами вижу, вот, где, э, самая такая, вот, центральная часть, то, что мне важно, э, схватываю, иду дальше.
Да. Мгм. Мгм. Да.
И знаешь, я, вот, э, му э, заметила, что в школе у сына, иногда им дают задания или, это вот, вместо того, чтобы читать, у них какие-то аудиофайлы.
Да? Так? А почему?
Это, слушай. Я чуть су Вот, я не знаю, почему там, ну, на самом деле, там есть, по-моему, и то, и другое. Там, они обычно дают текст и можно послушать. И каждый выбирает, вот, каким способом легче это воспринимать.
Мгм. Мгм.
Но, вот, я помню, 1 раз, сын принес домой домашку и попросил, м, помочь. Говорится, я тут, вот, не понимаю, ты можешь? Я говорю: "Ну дай, я прочитаю я, м, попробую объяснить". Говорит: "Ну мне читать негде, вот, у меня аудиофайл".
Ну-ка. Мгм. Слушать надо! Мгм.
Слушай, я чуть с ума не сошла, ты понимаешь? Вот, информацию, к которой я, вот, привыкла, я, м, я ее глазами могу пробежать за секунды, да.
Глазами буквы будут отчитывать, да, обрабатывать, их, да, очень быстро, Мгм, зрительно.
Да, да, да. А тут приходится, вот, слушать, каждое слово. И я прям, вот, ты знаешь, мне прям, м, м, такая боль в теле, как я хочу это промотать по-быстрому. Потому что, столько, вот, ненужной медленной информации, которую, вот, м, действительно хочется просто быстренько. Давайте мне, вот, суть, что здесь, э, о чём здесь, э, в чём сложность, проблема? Вот так вот, это пробежать и, вот, невозможность это сделать.
Вау! Слушай, а как насчет слушать на 2х на ускоренной перемотке? Это работает или это вообще не работает?
Да, можно, иногда я так и делаю. Если мне что-то, вот, надо послушать и нет текстового варианта вообще, э, то да, я часто включаю на быструю промотку. Вот.
Мгм. Слушай, а мне кажется, что быстрая перемотка это не про, э, запоминание этого материала. Как будто бы, ты на 1 раз его послушал и всё. И ты, ну ты, просто ответ ответил, да, но ничего не запомнил вообще.
Мгм. Ага. Э, ну, знаешь как. Э, я думаю, что запоминание- оно приходит от понимания. То есть, если, я, вот, ищу ответ на какой-то вопрос и он, вот в звуковом файле, я могу его прослушать на, даже, там, на ф вот, в два раза, в три раза быстрее. Если я поняла, уловила и там что-то несложное, и у меня, вот, в голове щелкнуло, я поняла, то я это запомню. Э, но в основном, знаешь, я, наверно, использую это какие-то, достаточно, простые фильмы, знаешь, что-то по работе надо, вот, послушать, кто-то что-то прислал, а мне лень, не очень интересно, да, то я ставлю на быструю скорость, ну чтобы тоже, вот, примерно понять, о чём это. И, если это что-то действительно увлекающее, и мне, вот, хочется прочувствовать, понять детали, плюс, если еще кто-то интересно рассказывает, то я это проматывать, конечно, не буду.
Как думаешь? Мгм. Мгм. Мгм. Да. Я тока хотела сказать, если человек интересно рассказывает, его вообще не хочется перематывать.
Да, да, да, абсолютно точно.
Увлекаешься, слушаешь и думаешь: "Ну вообще класс, прям моими словами", или, например, типа: "О, я о таком не задумался".
М. <chuckles> Да. Ну, это, знаешь, хороший рассказчик, да, если который раскрывает тему. Но это, вот, можно сравнить с художественной литературой, где важна, может быть, не столько суть, где мне нужен ответ на вопрос, а вот хочется послушать, как, вот, это всё раскрывается, какие там детали, как, вот, человек всё это, э, рассказывает. Тут уже, вот, детали сами интересны.
А ты пробовала какую-то художественную литературу, а, воспринимать на слух как аудиофайл, а, аудиокнигу, например, слушать?
Да, и часто слушаю. М, там тоже без проблем. М?
Те заходит этот вариант? Тебе заходит этот вариант? Комфортный для тебя?
Та, вполне, потому что тоже, ну, это, знаешь, это та скорость, с которой я бы читала хорошую книгу, да. То есть вот, э, обычным таким разговорным, м, темпом, м, чтобы вот прочувствовать всё. Э, это меня абсолютно не напрягает. Если, да, это действительно какая-то хорошая, интересная книга, то, э, в любом формате могу медленно читать или слушать. Э, отлично подходит. М, ну, то есть вот это вот быстрое чтение, знаешь, это именно для того, чтобы выхватить суть, когда нужен вот вот просто такой концентрат того, про что тут мне надо информацию, которую использовать, мне не важно, как она подается: красиво, некрасиво, я хочу откинуть всю шелуху и вых выхватить вот, э, что-то центральное, про что тут.
Да, м? М. Тоном. Мгм. Так. Да? Слушай, я тебя прекрасно понимаю, это отличный способ, и вот, пока я тебя слушала, я поняла, что я, оказывается, тоже пользуюсь этим методом. <chuckles>
<chuckles> Я думаю, многие, да, вот, э, инстинктивно так делают, э, но вот, в принципе, ты знаешь, когда я услышала про вот этот метод быстрочтения, немножко вот почитала, про что он, и, э, то можно вот это инстинктивное чтение, его ещё больше эффективизировать. Чтобы уже специально делать, не просто там пролистать, что-то выхватить, а уже вот, понимая, как, э, или задумываясь просто. Э, ну, вот то, что, например, э, к вот как абзацы, да, смотреть именно 1, последнее предложение, не просто там выхватывать что-то из середины, да, как иногда можно вот пролистывать и просто, ну, куда взгляд упал, то там и читаешь: немножко тут, немножко там. А вот именно, э, структурно смотреть сначала, эм, ну вот, список глав, а потом, если есть вот какое-то, э, окончание, там вот глава, где какие-то выводы, потом вот по главам вот эти абзацы: начало, конец. Это уже совсем другая структура, и можно действительно достаточно хорошо, э, понять, что там в книге, в общем-то, за очень короткое время.
Мгм. А это ты о чём сейчас говоришь? Что ты имеешь в виду? Да, да, да. Мгм. Да, при этом не н н не тратя там полдня на, а, полностью перечитывание всего материала, да?
Да, да даже какой дня? Это можно сэкономить дни недели, э, вот. Э, я вот знаю, что я использовала этот метод, когда училась в университете. Это уже было не в России. И со мной было очень много, м, людей, которые учиться не привыкли. У них в школе нет такой нагрузки. Они не читают т т так вот много. И, э, поэтому многие были в панике от того, что, ну да, в университете там же достаточно много надо читать, там много книжек, и они: "О, я целыми днями читаю. Это такой кошмар". И я так на них смотрю, думаю: "Зачем? Зачем вы это делаете?" <chuckles> Вот. Поэтому я успевала еще работать практически на полное время во время учебы.
О. Так. Мгм. Вау. <chuckles> Зачем вы читаете воб
И не совсем понимала, как чё там люди вообще мучаются. И как они могут что-то
Слушай, а ты не пыталась кому-то объяснить вот эту свою схему? Научить, обучить?
Ну, я показывала. Но ты знаешь, если люди к этому не привыкли. Это сложно так вот изначально. Они, ну, м, им кажется, что, э, я всё упускаю и, ну, знаешь, это тоже, это дело привычки. Это, в общем-то, тренировка нужна.
Да. Безусловно. М-да.
А, вот. И просто так открыть и это делать как-то- это достаточно сложно. Ну, и мне это очень вот такая Это умение пригодилось. Мне на работе приходится много там всяких статей читать, и да, я очень быстро это делаю. И мне это экономит кучу сил <chuckles> и нервов.
Мгм. Слушай, ам, э, сыну своему, ты научила его делать так же само, чтоб он так быстрее обрабатывал? <laughs>
Нет. К сожалению, к сожалению, этот мой дар, он <chuckles> не передался следующим поколениям ни вообще никак.
<laughs> Я просто тоже, знаешь, задумалась, вот я тебя слушаю и думаю, а как передать другому человеку? Ну, вот как вот так доходчиво объяснить? Но у меня единственный ответ, что это у нас, э, мы все уникальны, и у кого-то есть эта способность быстро про э, бегло пробегать по буквам. М, но мне кажется, здесь, наверно, дело в том, насколько ты хорошо знаешь язык.
Ну, язык тоже часть, но я, в принципе, это делаю на всех языках, которые знаю лучше, хуже. Сам принцип, он работает везде и одинаково.
О да. О, вообще отлично. Слушай, ну, спасибо тебе большое. Мы очень классно с тобой поболтали. Спасибо, что поделилась своим лайфхаком. Действительно крутой.
Да, ну <chuckles> Да, рада рассказать, э, поделиться. Спасибо за вопросы.
Спасибо, пока.